Moin, ähm, ich bin grade so 'n bisschen am Strguggeln, ehrlich gesagt. Ich habe 'n bisschen Probleme damit, dass ich, ja nicht weiß, wo ich im Leben stehe, und das stört mich sehr. Ich habe, ähm, letztes Jahr ein ein Studium beendet und habe gemerkt: Das ist es einfach gar nicht für mich. Die Branche ist leider hm, <sighs> ja, am Sterben eigentlich fast schon, und es gibt keine Jobs, es gibt einfach nichts in diesem Job, was mich wirklich, äh, da hält. Und, ähm, deswegen wollte ich das nicht weiterverfolgen, habe jetzt 'n Jahr lang irgendwelche Aushilfsjobs gemacht und, ähm, ich weiß einfach überhaupt grade gar nicht so wirklich, wohin mit mir selbst. Ähm, die Stadt, in der ich lebe, ist leider auch nicht das, wo ich bleiben will, und deswegen weiß ich grade so gar nicht, wie finde ich wieder so 'n Stück weit zu mir. So, ich ich habe das Gefühl, ich bin einfach so v verloren in der Welt und weiß überhaupt nicht, wo mein Platz ist und das is ist sehr anstrengend, ehrlich gesagt, und da bräuchte ich mal 'n bisschen äh, da bräuchte ich mal 'ne Meinung.
Erstmal ganz lieben Dank dafür, dass du den Mut gefunden hast, dich mir anzuvertrauen. Das heißt, wenn ich das korrekt verstanden habe, ist es so, dass du dein Studium beendet hast. Aber jetzt aufgrund deiner akt oder der aktuellen beruflichen Lage in deiner Region nicht so ganz weißt, wo du hin sollst mit deinem Leben. Ist das korrekt?
Richtig. Ganz genau, ganz genau. Aktuell bin ich s äh, sogar eher auf dem Trip, dass ich mich, äh, gerne beruflich neu orientieren möchte, komplett neu, gerne nochmal 'ne Ausbildung oder nochmal 'n anderes Studium mache. Ähm, ich will wirklich was ganz Neues, aber ich weiß einfach nicht, was.
Das kann ich sehr gut verstehen. Ja, gerade diese Studienphase und die Universitätsphase und auch die Phase direkt nach dem Studium. Die ist oftmals geprägt von sehr vielen Unsicherheiten. Ja, bei derjenigen Person, das, äh damit bist du auf jeden Fall auch nicht alleine. Da gibt's sehr, sehr, sehr viele Leute. Ist ja auch jetzt noch 'ne Lebensphase, die relativ, ja, am Anfang eines Lebens stattfindet, kann man schon sagen. Ähm, und das ha das heißt auch, dass auch viele andere Leute mit deiner Situation konfrontiert sind. Das heißt, nicht nur dir geht es so, was aber auch heißt, dass es doch sehr, sehr gute Ratschläge geht gibt, um damit umzugehen. Ich glaube auch, dass ich dir damit 'n Stückchen helfen kann. Um dir aber effektiv helfen zu können, würde ich noch so 2, 3, F ähm, Gegenfragen stellen. Ist das okay?
Ja. Auf jeden Fall, ja. Mhm. A absolut, ja, klar, her damit.
Okay. Welche welche ch Fachrichtung hast du denn studiert?
Ähm, ich habe, äh, Game Design studiert. Ich bin Game Designer und, ähm, wollte eigentlich was Kreatives damit machen, Spiele halt entwickeln, Computerspiele, äh, oder Brettspiele meinetwegen auch, völlig in Ordnung. Ähm, und meine Aufgabe war, wie gesagt, der Designteil dahinter, sprich, den ganzen Inhalt zu entwickeln, die Geschichten zu schreiben, die Welten, die, äh, Levels, äh, äh, zu entwerfen und die Aufgaben, Spielmechaniken, all solche Sachen.
Okay, das klingt ja in der Tat schon nach 'nem sehr, sehr, ja, kreativen kreativen Segment und auch nach 'nem Beruf, den sehr, sehr viele Kinder und Jugendliche, ähm, sch ja, von sich aus gern verfolgen würden, eben aufgrund der aktuellen digitalen Medienlandschaft. Würdest du denn von dir selbst behaupten, dass dir na auch nach dem Studium
Ja.
ähm, dass dir der Bereich selbst noch liegt und dass du an sich motiviert wärst, auch in diesem zu arbeiten? Oder ist da was vorgefallen? Oder hast du während des Studiums gemerkt, dass das gar nicht
Mhm.
so der Bereich ist, was du machen möchtest?
Eher eher 2. Also, ich habe gemerkt, ähm, während des Studiums und da habe ich's leider noch nicht so gar n äh, noch s gar nicht so richtig, äh, interpretieren können, was dieses Gefühl da m heißt. Aber ich habe gemerkt während des Studiums, dass ich irgendwie gar nicht glücklich bin, so mit der Arbeit. Und dass es so gar nicht das ist, was ich erwartet habe, sondern dass es statt der vielen kreativen Arbeit, die ich mir erhofft hatte halt, ähm, doch sehr technisch g ist, ne? So, der kreative Teil ist halt dann, äh, ja, sagen wir mal so 20 % oder 30 % an einem Projekt und, äh, der Rest ist dann tatsächlich die rein technische Implementation von den halt, äh, äh von den Sachen, die ich mir halt ausgedacht habe. Und dazu kommt noch, dass viele Leute in dem Bereich, die halt in dieser Branche arbeiten einfach irgendwie nicht so ganz meine Menschen sind, habe ich gemerkt. Also, es kann auch sein, dass ich da einfach sehr, ja, Pech hatte mit meinen Arbeitskollegen und auch in den Praktika, die ich danach gemacht habe. Ähm, aber irgendwie waren das immer so 'n bisschen komische Menschen, mit denen ich einfach nicht so gut klargekommen bin. Ähm und da deswegen ist es so 'n Trend, den ich halt einfach bemerkt habe, generell in meiner Branche, in der Spieleindustrie halt, weswegen ich mich da einfach nicht wohlgefühlt habe und gesagt habe dann im Endeffekt: „Ne, ich möchte wirklich was ganz anderes machen. Ich möchte nichts mehr mit dieser Branche zu arbeiten äh, zus zu tun haben, möchte da auch nicht arbeiten und, äh, wirklich was Neues machen.“
Mhm, okay, kann ich natürlich verstehen, wenn man sich mit den Leuten nicht so verbunden fühlt, dass man dann zu diesem Schluss kommt, wie in deinem Fall. Hm, was war denn der Auslöser dafür, dass du gesagt hast, ganz am Anfang: „Ich will jetzt Game Design studieren.“? Wieso hast du dich dazu entschieden gehabt?
Ja. Ähm, ehrlich gesagt, ich habe gedacht, so, ich also Spiele spielen ist natürlich schon lange seit meiner Kindheit irgendwie 'n großer Teil meines Lebens und, äh, so diese Idee von, sich Welten ausdenken und sie zum Leben bringen hat mich irgendwie dann immer sehr fasziniert, ne? Ich hatte selbst dann immer viele Ideen für Spiele, äh, oder für Stories oder Spielmechaniken oder sowas und ja der Gedanke, dass ich halt dann an diesen Sachen tatsächlich arbeiten kann, hat mich fasziniert. Ähm, wie gesagt, so ist es halt dann leider nicht in der Realität.
Mhm. Okay. Du hattest ja auch erwähnt in einer deiner Ausführungen, dass du während des Studiums gemerkt hast, dass es 20 % kreativ ist und der Rest ist technisch. Und du hättest gern mehr Kreative voll was von 'nem kreativen Bestandteil, ja. Wäre es denn, oder hättest du denn auch die Möglichkeit, vielleicht mal in 'nen anderen Teilbereich hineinzuschnuppern? Auch wenn jetzt, äh, vielleicht, ähm, das Gaming-Umfeld, wie du sagtest, noch nicht so ganz für dich geschaffen ist, oder die diese Leute, mit denen du beher bisher zu tun hattest zumindest. Wäre das denn vielleicht n 'ne Möglichkeit, dass du sagst: „Okay, ich schaue mir mal beispielsweise 'nen anderen Teilbereich an, wie den Artist oder den Environment Artist, der dann viel damit zu tun hat, ähm, das Environment halt künstlerisch auszugestalten und auch mit Concept Arts zu arbeiten.“ Wo halt dann doch dieses dieses künstlerische noch 'n bisschen mehr hervortritt.
Mhm. Genau. Ja. Ja, habe ich tatsächlich auch überlegt. Es, ähm, nicht äh, ist nicht fern, nicht weit hergeholt auf jeden Fall. Äh, ich muss tatsächlich sagen, äh, ich habe am Anfang meines Studiums 'n gewissen so 'n bisschen 'nen, äh, Einblick bekommen, weil wir da so die Basics beigebracht haben, äh, beigebracht bekommen haben, sorry, von allen, äh, Teilbereichen und der der r reine Workflow von diesen von 3D-Animationen und 3D äh, Modellen erstellen, ähm, hat mir persönlich jetzt nicht so zugesagt. Malen und Concept-Art auf jeden Fall schon mehr, also m auf 2D zu malen, ähm, wäre schon viel eher tatsächlich was für mich, äh, und auch eher was, wo ich sagen könnte, da würde sich vielleicht noch mal lohnen, reinzugucken, ne?
Okay. Das heißt aber auch, wie du das wie ich das gerade verstanden habe, dass du eher, äh, i in gu im gestalterischen Sinne zumindest der 2D-Typ bist. Ja, das heißt, wenn du jetzt vielleicht im Game Design, wenn man da was in 2D implementiert, ist das ja jetzt vielleicht ni mit nicht mit solchen strukturellen Hürden oder technischen Hürden, ähm, da verbunden wie im 3D-Design, ja. Das heißt, wär's vielleicht auch 'ne Möglichkeit zu sagen: „Okay, ich suche jetzt gezielt nach 'nem Subject nach 'nem Thema, wo ich mich 2D 'n bisschen ausleben kann“, sei es jetzt als Artist oder oder als Designer?
Auf jeden Fall, also ich meine, es gibt ja wirklich einiges an, äh, 2D-Bereichen in Spielen angefangen bei Concept Art, wie wir es ja eben schon hatten, ne? Oder bis hin zu, ähm, hm, hier User Interface und solchen Sachen, was ja auch, äh, meistens 2D ist. Also, vielleicht vielleicht hast du recht. Vielleicht sollte ich einfach mal nochmal 'n bisschen n nochmal 'n Praktikum machen, nochmal woanders reingucken, äh, oder mich vielleicht einfach direkt mal bewerben auf so 'ne Stelle, ähm, und einfach mal reingucken oder vielleicht einfach selber auch mal, ähm, das für mich einfach probieren, in 'nem privaten Projekt. Keine Ahnung.
Genau. Letzteres würde ich definitiv vorschlagen. Ja, weil es doch noch so klingt, als ob du 'n bisschen unsicher bist, was du überhaupt möchtest. Und das kann bei 'ner Bewerbung doch zu Komplikationen führen, ja? Das heißt, diese diese dieser Vorschlag, das selbst einmal auszuprobieren, ist sehr, sehr gut, ja? Das würde ich definitiv dir auch empfehlen. Einerseits, dass du erstmal dir Inspirationen holst, vielleicht von anderen Projekten, vielleicht auch von YouTube, was andere, äh, Indie-Entwickler so gemacht haben. Und dann vielleicht auch mal selbst schaust bei dir zu Hause, wenn du dir beispielsweise Unity herunterlädst, das SDK, ähm, oder auch vielleicht dir vielleicht hast du ja schon, 'n Grafik-Tablet oder 'n Grafik-Monitor holst und dann mal schaust: „Okay, was gefällt mir hier am an dieser in dieser Branche, welcher Bereich ist es das Artistische? Ist das jetzt, äh, das, ähm, ge designmäßige“, ja? Vielleicht kannst du auch so 'n kleines Projekt als Referenz für spätere Bewerbungen auf die Beine stellen. Und während dieser Phase auch noch 'n bisschen besser 'n Verständnis dafür zu bekommen, ähm, was dir was dir was dir überhaupt liegt und was du auch machen möchtest, ja, um da diese Selbstfindungsprobleme so 'n bisschen in den Griff zu bekommen. Wie klingt das?
Ja. Auf jeden Fall. Also, ich denke, ich werde mich mal, äh, nochmal hinsetzen und mal gucken, ob ich nicht vielleicht, äh, wie du gesagt hast, „so 'n kleines eigenes Projekt finde“, was ich vielleicht dann auch für mein Portfolio einfach noch mal nehmen kann. Dann versuche ich da erstmal 'n bisschen rumzubasteln und gucke mal, wie mir das gefällt. Ich denke, da das ist für für den Anfang wahrscheinlich einfach das Beste, was ich gerade wirklich machen kann. Ne, also
Genau das finde ich auch, ja? Ähm, dass du da noch mal schaust, um zu schauen, ob du in dem Bereich bleiben willst. Und selbst wenn du danach nicht zu diesem Schluss kommst, kannst du dir ja immer noch in 'nem anderen Bereich 'ne ver äh, verwandte Tätigkeit suchen, ja?
Jo, danke dir.
Ja, sehr gern.